Mmm, karena apa ya, mungkin karena orang Indonesia itu nggak enakan gitu. Kita nggak mungkin kayak buka buka apa namanya, mmm, dagangannya terus kita cek nggak enak, terus nggak nggak beli gitu ya. Biasanya, itu tuh, eee, aku lihatnya itu dari gerobak, tampilan gerobak gitu ya, Kak, ya. Biasanya cilok yang, apa namanya, kayak enak, yang menurutku enak itu tuh biasanya gerobaknya tampilannya sausnya itu ada di depan gitu, terus kayak, mmm, bersih juga gitu, terus apa namanya, biasanya jualannya pakai itu, mmm, kalau di sini nyebutnya dandang gitu ya, Kak, ya.
Mhm. Buka Heeh. <chuckles> Iya. Oke. Oh ya. Dandang, oh ya kayak panci, besar gitu?
Iya jadi, kayak buat iya panci besar gitu. Nah, biasanya yang enak tuh yang yang tanggung malahan, nggang yang enggak terlalu besar gitu, yang isinya, nggak banyak gitu. Nah itu, biasanya aku nemuin yang kayak gitu enak, Kak. Nggak tau kenapa ya gitu, pertama kalau dari maksudnya kita nggak bisa ngecek ya maksudnya, eee, dari fisiknya dulu gitu kan, kar kita lewat gitu semisal di jalan, pinggir jalan terus ada ba abang-abang cilok ya, kita lihat gitu, oke dari saus di depan, oke tampilan, oke bersih, mmm, dandangnya juga oke gitu, melipir beli kan. Nah itu, eee, belum tentu juga enak sih, dari kita harus, eee, nyobain dulu kan. Tapi setidaknya bisa, apa ya, menyeleksi dulu gitu.
Oke. Mhm mhm mhm. Oha. Heeh. <chuckles> Iya sih. Mmm, mhm. Gitu. Bisa jadi rekomendasi tips-tipsnya kayak gitu ya, Kak, garis besarnya. Iya sih. Tapi Kakak pernah kecewa nggak, ketika beli cilok tampilannya udah menarik nih tapi ternyata tekstur rasanya tuh kok nggak enak gitu?
Betul betul sepertinya tuh. Yah. Sering dong, sebagai pecinta cilok ya, nyoba-nyobain, ya ya kayak tadi, udah oke gitu ya, mmm, apa namanya, dari yang penilaianku bersih sambel di depan, terus pakai pancinya yang medium biasa gitu, setelah beli gitu aku nggak langsung beli banyak sih jujur kalau belum pernah nyoba gitu, mungkin entah Rp3.000 dulu gitu, kalau ok oh ya udah besok bali beri beli Rp7.000, Rp5.000 gitu enak. Kemarin kecewa juga pernah m habis itu beli, nggak enak itu sering juga, Kak.
Wah gimana tuh? Mhm. Iya. Baru pertama gitu ya? Wah. Oke.

Kalau boleh tahu nih, kalau dari sisi segi rasa atau tekstur cilok yang pernah Kakak cobain, nah, Kakak itu lebih suka tekstur, aroma, dan rasa cilok tuh yang seperti apa sih Kak?
Mhm. Oke. Kalau aku sih, jujur suka yang awalan itu ya Kak, awalan yang aku beli di sekolah itu. Jadi, teksturnya itu yang mirip, ya hampir mirip bakso gitu, pokoknya dagingnya yang lumayan banyak gitu, acinya atau tepungnya itu yang sedikit. Jadi ke kenyal tapi enggak terlalu kenyal banget gitu loh, nah, itu. Terus, eee, apa namanya, untuk rasa sambel itu tuh aku lebih, s eee, suka itu yang pakai sambel yang Del Monte itu yang mirip Del Monte gitu. Jadi rasanya itu kayak, eee, rasa-rasa sambel KFC gitu.
Mhm. Oke. Iya iya iya. Tahu tahu. Mmm, mhm. Wah, enak sih ya kayaknya ya Kak. <chuckles>
Nah, itu enak banget gitu. Terus sama di kombo sama apa namanya, eee, penyedap rasa kayak royco gitu-gitu, itu wah, best banget sih.
Oh, iya iya, jadi asin gurih gitu ya, umami banget ya, Kak, ya.
Betul. Soalnya, apa ya, makin ke sini makin jarang nemuin yang kayak mirip banget yang di sekolah dulu gitu, sekarang tuh kayak, acinya tuh yang benar kenyal, terus dagingnya tuh sedikit ya, terus sambelnya itu tuh kayak kurang nendang gitu, atau apa ya mungkin, e bisa dibilang sambelnya kayak udah agak-agak basi, kebanyakan gitu ya, Kak, ya. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin, ya, karena mungkin aku kurang hoki aja Kak ya ya. Jadi beli, ke abangnya mungkin sambalnya yang kurang, gitu.
Mhm. Kenyal banget gitu. Iya. Waduh. Sambel kemarin mungkin itu Kak. <chuckles> I Mhm. Nah, kan, Kakak kan udah punya preferensi rasa dan tekstur cilok yang Kakak sukai nih. Nah, Kakak tuh pernah coba bikin sendiri nggak sih? Kan Kakak bisa pas-pasin sendiri tuh rasanya sama teksturnya juga.
Mhm. Oke. Kalau bikin sendiri itu ya, aku udah udah pernah sih dulu, cuman gagal gitu, karena apa ya.
Mhm. Wah, gimana tuh gagalnya?